Ma neanche tanti, ma siamo noi, cioè, n io con i miei fratelli siamo 4. Fa fa allora, noi siamo 4, con i genitori 6, mettici i cognati, insomma una decina, toh, 12. Che c'è pure la nonna.
Eh, ma cosa vuol dire neanche tanti? Eh beh, sono già cominciate. <chuckles> Ah, beh. Beh, insomma. Ah, siete pochi, sì in effetti. <giggles> Cioè, da me in 12 non ci stiamo neanche in casa. <chuckles> No, noi siamo un po' di meno, noi siamo un po' di meno, però, insomma anche noi siamo nove, nove, dieci.
Eh, n aspetta, però No, v v ma noi ci stringiamo tranquille. Il discorso è che considerato il fatto che l'indomani è pasquetta, io dissi: "Fai solamente un primo, tanto l'indomani sicuramente faremo la grigliata, quella e quella, la carne la mangiamo." "No." dice. Io ovviamente devo fare il primo, il secondo, il dolce, la macedonia, e tu: "Sì, e poi rotoliamo tutti come al solito." Perché di questo? Andiamo morendo nei divani fondamentalmen
Mh-mh. Mh-mh. Ah, che bello. Ah, sì? Ma siete pazzi? <chuckles> Mi <chuckles> Ma scusa ma fa tutto lei? Tutto lei. Che grande. Ma complimenti.
Sì, no, lei è sì, sì, una macchina da guerra. Ma non c'è neanche motivo di fa ma tu devi vedere a Natale. A Natale sul tavolo c'era così
Bah, non riesco a immaginare. Scusa, e ma di di dolce eh vabbè, a parte le la colomba la mangiate, quella non la fa a mano spero, <chuckles> anche la colom okay, uova di Pasqua?
No, la colomba si compra. Ehm, però Di tutto. Uova di Pasqua, cassate, poi da noi c'è non so se c'è pure su la pecorella di pasta reale, che sarebbe di pasta di mandorla.
Tutto! Eh, eh, hai voglia. Mh-mh. L'ho vista. N cioè, la vedo nei nei pastifi nei panifici quelli che hanno le specialità siciliane. Ma no, di solito non si vede quella cosa lì, s cioè solo quella saranno 2.000.000 di calorie. Sì ma che buona però. Mamma, pasta di mandorle. <chuckles> Sì. Viene da piangere. <chuckles> <sniffs>
Eh, eh. Un trionfo di zuccheri. No. Ma solo a guardarla. Eh, lo so, però <chuckles> niente. Allora, domenica proprio per le feste non esistono sicuramente consegne a domicilio. Non esiste, non è contemplato proprio. No, no, no, nulla. Tutto si va a comprare o tutto si fa.
Ah, no. No, no, no. No. Anzi, potremmo farlo noi, potremmo farlo noi per gli altri da quanta roba ci rimane. <chuckles> Ciao. <chuckles>
Noi sicuramente sì. <chuckles> Trazione e smaltimento. Ce